Hmm, well 'yung ano 'yung Ilocos Empanada at saka garlic longganisa, very seasonal ko nalang siyang hindi ko masasabing ano 'no, na palagi ko nalang siyang nakakain kumbaga masab masasabi ko siguro, uhm, sometimes ko nalang siya nakakain or seasonal ganoon. Kasi bihira nalang din kasi ako umuwi, eh, sa probinsya. Dahil nga sa trabaho ko, ay hindi na talaga ako masyadong nakakauwi. Kumbaga, nakakauwi nalang ako oo nakakauwi nalang ako kapag may mga, ah, talagang scheduled na vacation leave. Para, ah, alam mo yun para, ah, mag, um, ba 'to dumalaw doon sa kanila. Well, actually last week 'no, dumalaw lang ako doon ng tatlong araw at isa na nga dito sa ta ah, sa tatlong araw ko na 'to, 'yung Ilocos Empanada 'yung isa, sa mga talagang inupakan ko talaga. Na, everyday 'yung ano 'yung mini-meryenda ko siya oo sobra. Alam mo kapag pumupunta ko iba't tatlong munisipalidad 'yung pinuntahan ko. Bale baw oo bawat pagpunta ko do'n, bumibili ako ng iba't ibang bersyon nila ng ano ng empanada oo basta may makita ko sabi ko, "Ay iba 'yung lasa nito dun sa kabilang munisipyo, ah," tapos tinikman ko naman sa kabila, "Ay iba rin 'yung na ano, ah, iba rin yung atake niya ah," kumbaga kahit pare-pareho silang empanada, meron pa rin talagang silang distinct na ano eh pagkakaiba. Depende siguro kung gaano, a ano 'yung trip ng gumagawa na same sa timpla niya kasi parang siyempre, sabihin nating empanada pero meron pa rin, ah, recipe na natatangi per ano per vendor or seller na gumagawa hmm. Gano'n din 'yung garlic longganisa kumbaga favorite ko siya na inulam noon, kapag, ah, umaga umagahan mm. Actually pati 'yung talangka, eh, kasi cravings ko rin talaga 'yung mga yan, eh. Kaya talagang 'yan 'yan 'yung mga ni-request ko talaga.
Hmm. Mhm. 'Di na kaya, hmm. Oo. Ah. Ah. Na-miss mo. Mm. Ah, talaga. <laughs> Empanada. Mm. Mm. Pagkakaiba. Mm. Mm. Ayan. Hmm. Ah. Oo, so n Hay, naku. Naku, ah, congratulations sa <chuckles> congratulations talaga, eh 'no. Talagang oo nakapunta, ka nakabalik ka do'n, tapos lahat ng cravings mo nakain mo. Siyempre hindi nagpat hindi mo talaga parang mi-niss 'yung chance na makakain ulit ng empanada 'yung authentic na empanada mm.
Craving satisfied. Mm, 'tsaka nag nagdala na ako pabalik mm. <chuckles>
Ayun, pahingi. <laughs> Iyon 'di ba, nagdala ka talaga ng empanada. Pero, ikaw ba b sino ba 'yung mga usual na sabi mo kanina naaalala mo 'yung lola mo 'no. Malaki ba 'yung parte niya sa pagluluto o pagpre-prepare nung mga pagkain na talagang kinagisnan mo nagpapaalala sayo ng kabataan mo or ng lugar niyo?
<laughs> Mm, mm. Mm.